Aaa, şimdi, benim şöyle bir problemim var. Yani, problem demeyeyim de, eee, rahatsız eden bir durum beni. Mesela bugün ya, bugün değil, 10 günden beri diyorum ki bir arkadaşım var, işte, çocuğu oldu. Diyorum ki ona yazayım. Hani, ziyaret edeyim bebeği görmedim, yani, çocuk doğalı, böyle, 3 ay falan oldu. İşte, diyorum ki yazayım. Her gün diyorum ki: "Tamam, yarın yazarım, işte, eee, şimdi şu an s çok geç oldu." veya, işte, diyorum ki: "Şu an çok erken, yarın yazayım." Yarın oluyor, "Ya, tamam ya, yarın yazarım." diyorum. Böyle, sürekli bir erteleye erteleye ben çocuğu 3 aydır görmüyorum, yani, hani, doğdu. <chuckles> Aslında çok basit bir şey. Mesaj yazacağım, ne zaman uygun olduğunu soracağım. O da bana diyecek ki, işte, "Gel, şu zaman veya bu zaman." yani, neden ben, böyle, bunu sürekli erteliyorum, onu bilmiyorum. Bu sadece, hani, bu çok basit bir örnek, yani, hani, sırf, böyle, bir arkadaşa mesaj yazacaksın. Başka mesela, işte, yapmam gereken şeyler var. Kursa başlamak istiyorum. İşte, bir dil kursuna başlayayım diyorum. Hep, böyle, kendime, böyle, şey bahaneler buluyorum. Yani, nasıl diyeyim, "Aman şu an, işte, eee, şu geçsin, Christmas şey, geçsin, hani, yılbaşı geçsin, ondan sonra, hani, yapayım. Şimdi başlamanın pek sırası değil. Yıl sonu zaten. Hani, oraya, ta eee, tatile gideceksin, gerek yok." Böyle sürekli ben erteleye erteleye aslında bir şey yap yapamıyorum galiba ya. Yani, hani, ııı, ne yapabilirim? Nasıl, böyle, kendimi motive edebilirim? Aslında birazcık, hani, hem içimi dökeyim diyorum hem de belki, hani, verebileceğin, böyle, birkaç tavsiye vardır bununla ilgili.
Tamam. Peki. Hımm. Anladım. Evet. Tabii. Hı hı. Peki. Tamam. Anladım. Hı hı. Tabii ki. Şöyle, emm, önce şöyle başlamak istiyorum anlamak için tabii ki öncelikle, yani, eee, bu tür durumlar, eee, s uzun zamandır mı var bu erteleme ya da belli bir dönem mi? Eee, diğer sorum da bu günlük rutinin nasıl?
Hıı. Ye Hı hı. Şimdi, aslında ben bu kadar, böyle, erteleyen bir insan değildim, yani, at böyle, hatta tez canlı bir insanım genelde, yani, hani, mesela, aklıma geliyor. Bir de unutmayayım diye hemen yaparım, yani, hani, unutabiliyorum çünkü sonrasında ama son zamanlarda, böyle, bir üşengeçlik başladı herhâlde. "Aman, şimdi, hani, niye gideyim ki? Tamam, ararım sonra. Daha bebek zaten 3 aylık, biraz daha büyüsün." falan gibi, böyle, sürekli beynim, şey, eee, bahane üretmeye başladı, yani, senin anlayacağın. Günlük rutinimde de, yani, böyle, şey değilim, hani, yapmam gereken işleri tabii ki yapıyorum. Hani, çalışıyorum, işe gidiyorum, işte, yemek, hani, yapmaya çalışıyorum, hani, hijyen konusunda da bir sıkıntı yok. Onu ertelemiyorum ama, böyle, eğer bir yere gidilecekse, bir, hani, birini ziyaret edeceksem veya bir kursa başlayacaksam veya, işte, biriyle buluşurken bile ya, yani, hani, ay eee, üşeniyorum ya. Erteliyorum. Mesela, çağırıyorlar, diyorlar ki, işte, "Hadi, gel buluşalım." "Hani, yani, haftaya mı yapsak acaba? Hani, benim canım şu an hiç istemiyor." Böyle, onu bile şey yapıyorum yani, hani, istemiyorum.
Güzel. Anladım. Hı hı. Evet. Tamam. Anladım. Hımm. Anladım. Yani, eee, tabii, bunun uzun zamandır olmadığını aslında tez zaman tez canlı olduğunu da söyledin. Eee, bu sıralar anladığım kadarı daha fazla uzatıyorsun. Emm, bu süreçte günlük rutininde diğer işlerini de yaptığını söyledin. Eee, özellikle diğer yemekti, işte, ya da yapılması gereken iş yerinde. Peki, iş yerinde özellikle, eee, son zamanlarda daha yoğun musun? Özellikle beyin yorgunluğu hissediyor musun? Eee, sence bu erteleme sebeplerinin kendine daha çok zaman ayırmadığını mı hissediyorsun, yani, bir değişiklik hissediyor musun sonsu son zamanlarda?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Yani, son zamanlarda evet, aslında değişiklik var her iş yani, şöyle bir değişiklik var. Ben, böyle, iş yerinde biraz sıkıldım. Sürekli aynı pozisyonda çalışmaktan sıkıldım. Hani, böyle, kendimi sürekli, böyle, tekrar ediyormuş gibi hissediyorum. Aynı şeyleri yapıyorum. Hani, kendimi geliştirmiyorum. Böyle, bazen oto pilotta falan yapıyorum, yani, işi. Dolayısıyla bu beni, böyle, aslında biraz o tükenmişlik sendromuna, ııı, yönlendirmiş olabilir. Eee, bir de, böyle, şeyi de anladım son zamanda, o şirkette sıkışıp kaldığımı da, hani, başka bir pozisyona geçemedim, işte, başka ş iş bakmadım ama, hani, bir bölüm de açılmadı bizim şirkette. Başvurayım, daha değişik bir şey yapayım. Hani, belki bununla ilgili a ay olabilir, yani, bu her şeyi erteleme, eee, durumum. Bilemiyorum, hani, bunun etkisi olabilir belki. Çünkü o bir bezmişlik vermiş olabilir bana. O sık sıkışmış kalmış gibi hissediyorum iş yerinde. Belki bu bu neden olabilir, yani, tek bu aklıma geliyor. Onun dışında, böyle, hani çok, ııı, değişik bir şey yok hayatımda. Sadece son zamanda, işte, bir pozisyona başvurmuştum iş yerinde. Eee, benim yerime, işte, başkası seçildi ve hiç, böyle, hani, ımm, düşünmediğim biri seçildi. Böyle, çok genç, deneyimsiz, hani, böyle, hiçbir doğru düzgün deneyimi olmayan, bilgisi olmayan biri seçildi. Ondan sonra aslında ben, böyle, sürekli böyle bir şeyleri, şimdi sen söyleyince düşündüm de, eee, ertelemeye başlamış olabilirim böyle sanırım.
Hıı. Tamam. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Olabilir. Tamam. Evet. Hıı. Evet. Anladım. Yani, bu durumda aslında sen de kendi kendine biraz çözümledin ve biraz daha, eee, s neden-sonuç ilişkisini, eee, anlattın. Demek ki, eee, özellikle o pozisyon senin, eee, kafanda bir yer etmiş ve, eee, değer gördüğün ya da değer eee, li bulmuşsun bu pozisyonu ve bu değişikliğe ihtiyacın olduğunu da söyledin. Çünkü sıkışmışlık ihtiyacı eee, sıkışmışlık, eee, hissi, eee, aynı işi yapmaktan monotonlaşmış, eee, ve e, bir şekilde, eee, hayatında bir değişiklik yapmak istiyorsun ama ilk adımında böyle bir başarısızlık olunca diğer adımlarda da hem, eee, biraz elini geri çekmeyi, kendini geri çektiğini anlıyorum ve de, eee, erteleme duygusu çünkü eee, orada bir inan inan inanmışlığı kaybetmiş, bir orada, eee, küskünlük durumu var gibi kendi içinde. Bu yüzden de bu küskünlük belki çok net, çok, eee, a adını koyamamış olabilirsin. Eee, tükenmişlik sendromu da denebilir ama bence tükenmişlik sendromundan çok biraz daha, emm, küskün hâle gelmişsin bir şeyler yapmak için gibi s eee, anladım söylediklerinden ve de bu konuda aslında çok basit, eee, ve kendine özellikle, eee, bir aynanın karşısında, eee, geçip meditasyonla ilgili birkaç şey önermek isterim. Çünkü bu süreçte, eee, sürecin kendisinde zaten bir barış başarısızlık var ve istediğin bir şey var. Sıkışmışlık hissin var ve bu çemberden de çıkmaya çalışıyorsun ama bunun dışındaki çember zaten aynı kalmış. O yüzden çemberi değiştiremediğin için dışarıdaki çemberdekileri e i ötelemeye başlamışsın ve bu aslında bu süreçte başlamış söylediğin kadarıyla. Bu durumda aslında içindeki bu kırgınlığın ve küskünlüğün bir şekilde daha sindirmesini, eee, belki de hazmetme kısmında hâlâ hazmedememiş olabilirsin diye düşünüyorum. O yüzden de ayna, eee, terapisini ben, eee, bu konuda sana tavsiye etmek isterim. Nasıl yapılır? Eee, örneğin, ayna karşısında her gün sabah dişlerini fırçalarken kendine lütfen bir, böyle, bak, eee, ve de ki: "Evet, ben bugün bu koşullara şu şartlarda geldim ve bugün işimi en layıkıyla yapıyorum ve evet, belki ben bu, eee, değerlendirmede alınan kişiyi doğru bulmuş olmayabilirim ama bu benim kötü olduğumu göstermez." gibi böyle motivasyon cümleleri, kendine, "Seni seviyorum." demeler. Çünkü, eee, bir şekilde kendi içinde bir küskünlük başlamış, yani, eee, bi birilerine karşı da değil. Bir yerde o başarısızlıkla ilgili bir, eee, şey hissettim, yani, o başarısızlığa dayalı bir kırgınlık varmış gibi geldi. Bu yüzden kendine kendinin ne kadar iyi, değerli ve sevgi dolu olduğunu belki hatırlatmak, bu süreçte diğer, eee, ertelemelerin, işte, arkadaşını araman gibi, dil kursu gibi, eee, bu tür, eee, motivasyonun belki geri geri gelebilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı, kesinlikle. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Ya, inanılmaz, eee, şu an, böyle, kafamda, eee, canlandı, yani, gerçekten bu, hani, ertelemenin altında bunun yatıyor olması beni çok şaşırttı ama çok da mantıklı geldi. Sonuçta bir kendime küskünlük var. Evet, doğru, haklısın. Bir başarısızlık hissi var çünkü, hani, bir de, eee, benim gibi bilgili biri, deneyimli biri olsaydı belki bu kadar, hani, bir küskünlük, kırgınlık yaşamayacaktım. Çok genç ve deneyimsiz biri olduğu için de beni çok ya yanılttı. Bu ayna terapisini duymamıştım. Bunu, ııı, evet, aynaya bakarak ve sesli bir şekilde söylersem ilk başta inanmadan bile söylersem herhâlde bir süre sonra inanmaya da başlayabilirim. Hatta bu ertelemeye ek olarak mesela son zamanda bu olay olduktan sonra mesela ben kendime çok, böyle, istemeden zarar vermeye başladım. Mesela yemek yapıyorum, e elim parmağımı kesiyorum, elimi sürekli bir yakıyorum, yani, her yemek yapışımda elimi yakıyorum, yani, ondan sonra hatta dedim ki: "Ya, niye böyle bir şey oluyor ki?" hani, normalde ilk defa yemek pişirmiyorum. Hani, belki bunun altında bile bu, hani, başarısızlık duygusu olabilir, hani, kırgınlık, kendimi cezalandırma falan, böyle bir şey olabilir aslında. Şimdi sen söyleyince, böyle, daha, hani, şu an, eee, çevreye kırgınlık Erteleme değil bu evet, kendime olan belki, birazcık da öz güven kaybı da etkili olabilir. Bu ayna terapisini yapabilirim. Hatta dediğin gibi belki, eee, sabah, akşam söylesem, mesela sadece sabah değil akşam da söylesem belki daha da etkili olabilir. Çünkü, hani, bu süreci biraz daha, aaa, aslında hızlı geçirsem o yapmam gereken, yani, yapmak istediğim şeyleri de, hani, daha hızlı yaparsam bana getirisinin daha, a aaa, hı iyi olacağını düşünüyorum. Mesela artı bir dil kursuna gitmek, hani, bu sonuçta başka işlere bakmayı düşünüyorum ben artık yavaş yavaş. Burada, böyle, bir başarısız olduğum için. Yani, bunu yapabilirim evet. Bu güzel bir tavsiye oldu.
Ne güzel. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Ne gibi? Hımm. Anladım. Hı hı. Olabilir. Tabii. Hı hı. Tabii. Hı hı. Elbette. E Yani, ilaveten bu, eee, el yanıklığıyla ilgili, kesmeyle ilgili her seferinde ba bunu dikkatini çekti şu an konuşurken ve fark ettin ki belki de alt sebepleri bir cezalandırma olabilir, belki dikkat dağınıklığı da olabilir. Yani, eee süreçte, eee, alt, eee, sebeplerden biri görünüyor ki oradaki bir hayal kırıklığı var kendinle ilgili. Belki farkında mısın bilmiyorum ya da farkında mıydın ama o role gerçekten uygun olduğunu ve seçim ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğün için ve gerçekten değerli olduğunu yani, daha doğrusu deneyiminin yeterli olduğunu düşünmediğin biriyle bir, eee, sürpriz yaşamış olmak, şok etkisi de olabilir bu. Eee, bu bir şekilde senin, eee, beynini ve zihnini, eee, meşgul ediyor olabilir. Bu kesikler ve yanıklar da aslında zihninin hâlâ, eee, bir yerlerde, eee, uyku modunda olabilir. Yani, korumaya almış olabilir kendini. O yüzden bu an bu yüz bu anlamda, eee, bunu, eee, kendine barışmak diye adlandırabiliriz. Genellikle biliyo eee, belki bu bu tür çalışmaları duymuşsundur sosyal m mecrada. Eee, kendinle barışma noktasında kendine terapi işte bu yüzden ayna terapisini önerdim, eee, hepsi aynı yere bağlanıyor ve belki de, eee, hiç ummadığın şekilde, çok hızlı bir şekilde de yardımcı olabilir. İnanıyorum ki de, eee, zaten kendini değerli hissetmek ve sevmek her şeyin en, eee, güzel, eee, tedavisi diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, kesinlikle haklısın. Yani, şu ertelemeye alışkanlığımın arkasından, altından, yani, konuşurken aslında hayal kırıklığımın çıkıyor olması beni bir şoka uğrattı ama gerçekten de çok mantıklı geldi. Çünkü her şey ondan sonra olmaya başladı. Yani, normalde dediğim gibi ben çok tez canlı bir insanım, "Hemen yapayım, edeyim, arayayım, aman aklımdan çıksın." şeklindeydim. Dolayısıyla aslında, hani, kabul etmişim gibi düşünüyordum ama şimdi senle konuşunca demek ki hâlâ ben bunu, eee, çok sindirememişim, kabul de etmemişim ama en, eee, sağlıklı yol kabul edip, hani, yola bakmak ve bu ayna terapisiyle büyük ihtimalle, hani, o kendime olan kızgınlığım, hayal kırıklığım da yavaş yavaş düzelecektir diye düşünüyorum. Yani, çok, böyle, yararlı bir konuşma oldu benim için. Böyle, kafam daha, bö neyin neden olduğunu da, aaa, anlamış oldum. Gerçekten, hani, aslında bir farklı gözle bakıyorum. Anlamak da a aaa, yolun yarısı aslında. Çok teşekkür ederim.
Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki. Bence de. Ne güzel. Kesinlikle. Umarım daha da başarılı ve en kısa sürede tekrar, eee, eski alışkanlıklarına ve başarılı günlerine geri dönmeni diliyorum. T teşekkür ederim paylaşımların için.
Ben teşekkür ederim, hoşça kal.
Hoşça kal.